Vai combinar com o look. Não pensa, eh, exatamente que ele que ele é um um é um um pa ele tem um papel fundamental, ali, é um material, né?
Ah. <laughs> Exatamente. Sim, sim.
O equipamento.
É, então, é como qualquer outro esporte, né, que você precisa comprar os equipamentos corretos se você quiser continuar. Eu digo isso até por experiência própria, porque o meu primeiro tênis, eu comprei um tênis que não era muito legal. Eu descobri isso a duras penas, porque como eu estava relutante em gastar o dinheiro ali, num tênis que é um pouco mais caro, eu fiquei com o meu tênis simples mesmo, só que depois de 1 mês, 1 mês e meio treinando consistentemente, 3 vezes por semana, eu comecei a sentir algumas dores, né?
Uhum. Certo. Sim. <chuckles> Certo. Entendi.
E na canela ali, e tudo mais, por conta do do impacto. E aí, o meu professor, ele falou: "Olha, será se não tá bom? na ho não tá na hora de trocar o tênis, testar se de repente é isso que tá acontecendo?" E aí, quando eu troquei, passou 1 semana, já não estava mais sentindo a dor, entendeu? Então
Sim. Já melhorou.
Já, já melhorou bastante.
É, naquela premissa, né, de que o barato sai caro, muitas vezes. Você acaba gastando 2 vezes. Se você já tivesse comprado tênis caro de primeira, você não teria que ter comprado um um mediano e aí, no depois ter que comprar um que é o adequado.
Exatamente. Isso. Exatamente, exatamente.
Aí, você gastou 2 vezes. Mas acho que experiências, né? A gente vai aprendendo.
Gastei 2 vezes. É. Não, eu até fiz sessões de te de fisioterapia, pra pra melhorar e tudo mais. Mas foi um aprendizado importante, eu acho, porque, eh, depois que você passa, eh, a sua própria experiência com isso, até na hora de indicar para as outras pessoas você consegue ter mais, eh, um conhecimento melhor, né? Na prática, né, pra passar para as pessoas.
Uhum. Pra passar. Uhum.

Quase. Eu já estava já estava namorando com o triatlo ali, mas é um investimento muito alto, né, pra você fazer o triatlo. Mas
Aham. Sim, sim. Você pedala também ou você corre só?
confesso que eu queria fazer. Pô, pedalar eu sei andar de bicicleta, mas não é, digamos assim, profissionalmente, igual a uma pessoa que que corre num triatlo, que participa de competições de corrida, né, assim, de de de bicicleta, né. Mas o interesse sempre tem, ali, né. <laughs>
Sim. Sim, entendi. Nesse nível. Ah, é legal, né. É é sim um investimento, mas é é, pra quem gosta de esporte, eu acho que o retorno da satisfação é é muito interessante, né.
Sim. Sim, sim, sim. É, eu eu lembro do da preparação e ia vira até desculpa pra viajar, né. <laughs> Porque ah, tem que ser. <laughs> Porque 2022 ou 3, eu acho que é 2023, eh, eu e minha esposa, a gente fez uma viagem pra Florianópolis, né, com a desculpa de eu participar de uma corrida de 21 quilômetros lá, né, e foi super bom, foi super bom porque a gente acabou, eh, pegando um período das férias ali, ficou um pouquinho mais, né, de tempo, e foi super bom, porque, como eu treinava em Manaus, Manaus tem uma temperatura altíssima, né. E lá, eh, como a temperatura era menor, o meu desempenho foi até maior do que eu estava esperando, né. <laughs> Porque o seu corpo demora pra aquecer, ele tá no frio ali, então, teve um desempenho mais interessante.
Ótima desculpa, né? Hã. Nossa! E, aí, como é que foi? Hã. Sim. Ah, que ótimo!